बिल्कुल आपने सही बात बताया अ, कि मानसिक स्थिति जो है तो इस पर बहुत कुछ हम बदलाव अ, देख सकते हैं अ, जैसे हम व्यायाम करते हैं तो अ, देखिए आज के जमाने में व्यायाम करना अ, लोग जैसे आपने बताया कि थोड़े लोग मानते हैं कि मुझे जिम जाके ही व्यायाम करना है तो ऐसा नहीं है अ, मतलब घर बैठे ही बहुत सारे ऐसे एप्लिकेशन्स आ चुके हैं आज के ज़माने में। तो मुझे देखिए अ, जो योगा भी ऑनलाइन सिखा रहे हैं। अ, तो बहुत से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर बैठे योगा सीख रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस अटेन्ड कर रहे हैं। अ, ठीक है। तो यूट्यूब में भी बहुत सारे ऐसे चैनलस हैं अ, जिसके ज़रिए से हम व्यायाम या फिर योग सीख सकते हैं और अ, देखिए वो ब मतलब बहुत सारे ऐसे एप्लिकेशन्स भी हैं जो फिटनेस एप्लिकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है जो प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। देखिए इसके ज़रिए से भी मैं पहले ह मतलब व्यायाम करना सीखा था अ, जब मैं जिम जा रहा था तो अ, मतलब इसका भी हाँ, हम उपयोग क कर सकते हैं। तो बहुत सारे सोरसिज़ हैं, अ, जी। जि जिसका हम उपयोग करके व्यायाम सीख सकते हैं और जी, हमारे स्वास्थ्य पे ख्याल रख सकते हैं। हाँ जी। हुँ।
हाँ, हाँ। जी। बिल्कुल सही बात। जी। हाँ, बिल्कुल। जी। हुँ। जी, सही बात। हुँ, बिल्कुल। जी। अच्छा। हाँ। सही बात। हाँ। और देखिए हम सभी के लिए ज़रूरी है कि आप कोई भी चीज़ को करें, आपने जैसे बताया कि हाँ, आप अ, बहुत से एप्स आ गए हैं, तरीके आ गए हैं, बिल्कुल सही बात है। अब हर चीज़ एकदम आसान तरीके से उपलब्ध है।
हाँ जी। जी हाँ। जी, बिल्कुल। हाँ जी।
जो भी चीज़ आपको सीखनी है, जाननी है, आप उस चीज़ को तुरंत अपने मोबाइल फोन में यूट्यूब में डालें और वो आपको ढूँढ के दे देगा। तो कहीं न कहीं हर चीज़ें जब इतनी आसान हो गई हैं तो आप अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखें।
हुँ। जी। बिल्क बिल्कुल सही। हाँ। बिल्कुल।
और मैं मानता हूँ कि अगर आप बात आती है व्यायाम की।
हुँ, हुँ। हाँ जी।
तो उससे एक चीज तो ज़रूर कम होती है वो है तनाव, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम जिस किसी भी उम्र में रहें, तनाव हम सबको हम सबका पीछा कभी नहीं छोड़ता।
जी। जी। बिल्कुल सही कहा, अच्छा, हुँ।
और उसको हटाने के लिए जो सबसे बेहतरीन उपाय है वो है व्यायाम। अगर आप 1, 10 से 15 मिनट की कपालभारती कर लेते हैं तो साइंस भी ये कहता है कि वाक़ई में, वो 10-15 मिनट आपके 10-15 घंटे की क्षमता को बढ़ा देते हैं। तो कहीं न कहीं एक सिम्पल सी एक्सरसाइज़ जिसमें कि कुछ नहीं लगता है, आपको बस अपनी साँस पर ध्यान देना है कि आपको एक नाक से अपनी साँस निकालनी है और दूसरी नाक से अपनी नाक में साँस लेनी है, तो कितनी छोटी-सी चीज़ है मगर आपको वो इतना ज़्यादा रिलैक्स कर देती है। तो हम सभी को इन चीज़ों को ध्यान ना चाहिए कि जो भी व्यायाम है वो अ, किस तरीके से होते हैं और वो कहीं पे भी बैठ के किया जा सकते हैं और खासकर उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो कि अपने जीवन में बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं। उनके लिए तो बेहद ज़रूरी चीज़ है ये। जी।
हाँ, अच्छा। हुँ। जी। हुँ, जी हाँ। हुँ। हाँ जी, बिल्क जी। बिल्कुल। जी, ब हाँ जी। जी। बिल्कुल। सही बात है। जी। हाँ जी, हुँ, हुँ। हाँ जी। बिल्कुल।

<clicks tongue> बिल्कुल, आपकी बात से सहमत हूँ। देखिए, जैसे आपने बताया कि सुबह का समय में व्यायाम करना हमारे लिए अ, बहुत कुछ जी, मायने रखता है, तो बिल्कुल, देखिए, मैं भी सुबह में उठके हाँ, थोड़ा-बहुत मैं व्यायाम करता हूँ, 6 साढ़े 6 बजे उठता हूँ, थोड़ा अ, सैर भी कर लेता हूँ और घर में थोड़ा स्ट्रेचिंग हो गया अ, या फिर जी, थोड़ा-बहुत मैं व्यायाम कर लेता हूँ। अ, तो हर दिन मतलब सुबह में उठके में व्यायाम करने से एक तो सुबह में ताज़ी हवा हमें मिलती है अ, ठीक है? तो प्रदूषण भी कम रहता है और <clicks tongue> अ, जो मतलब गाड़ियों के पॉल्यूशन होगा, मतलब जो गाड़ियों की आवाज़ें होंगे, ट्रैफिक जैम बिलके वगैरह नहीं रहता। तो सुबह का समय सही रहेगा व्यायाम करने के लिए और मैं भी देखिए व्यायाम करता हूँ, तो इतना मतलब एक तो इतना फ्रेश फ़ील करता हूँ, इतना एक्टिव अ, जी, फ़ील करता हूँ अ, ठीक है, तो जो भी हदें मतलब दिन भर का ये जो स्ट्रेस और ह रहता है या फिर वर्क प्रेशर जो रहता है, तो वो कहीं हद तक कम हो जाता है अ, व्यायाम करने से। जी, हमारा मूड एकदम थोड़ा बेटर हम फ़ील करते हैं, और अपने आप में एक जो कॉन्फ़िडेंट है, वो कहीं न कहीं कॉन्फ़िडेंस हमें देखने के लिए मिलता है अ, ठीक है, तो <clicks tongue> अगर ओवरॉल बात करूँ, तो जो मूड है, वो कहीं हद तक अ, इसे ब मतलब बदल जाता है।
हाँ। जी। अच्छा। हुँ, हुँ। जी। बिल्कुल। जी। सही बात। हाँ। जी। हाँ। बिल्कुल। हुँ। हाँ। बहुत ज़्यादा। जी। बिल्कुल, और हम सभी को इन चीज़ों को समझना चाहिए कि यही भले ही छोटी-छोटी चीज़ें हैं, मगर ये सेहत की बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, अगर मैं अपनी या आपकी, किसी की भी बात करूँ, तो हम सभी जानते हैं कि अगर हमारा दिमाग स्वस्थ नहीं होगा, तो हम अपनी ही जो कार्य करना है, यो या या फिर जो भी कुछ हमको अपना ही काम करना है, उसमें हम पूरे तरीके से नहीं कर पाएँगे।
हाँ जी। हुँ, हुँ। हाँ जी। बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी। हुँ, हुँ। जी। बिल्कुल।